ما أعرفش، بس أنا حاسِس موضوع غسيل الأموال ده برضه داخِل في الليلة دي، يعني اللي هو أه اضرب رقم وخلاص، اللي معاه يشتري، واللي ما معاهوش ما يشتريش، إن شاء الله ما عنّه اشترى، ما ما أعرفش، بقيت باحسّها كده بصراحة، لإن هو مش خسران حاجة، يا عم البتاعة ديّة أصلًا قيمتها ال السوقية ب1.000.000 يا عم، لأ أنا عاوز أبيعها ب3، 4. يا عم مش هتتباع، مش مشكلة، أو إن هو مش فا مش فارق معاه.
فهي آه. اهم. <tsk> ما هو بُص بيبيع يعني هو بيحُط السعر ده ليه؟ لإن كلّ حاجة يا محمد غِلْيِت حواليك، أنت يا محمد عشان تنزل تجيب عَشَا دلوقتي بتدفع 1000 جنيه عَشَا، شوية جِبَن وعيش فينو، و ولانشون وبيض وبسطرمة، بتدفع لك 1000 جنيه، عَشَا ل5 أفراد.
إمم. إمم. إمم، إمم. صح.
فاهم؟ اللي هو العَشَا ال العادي يعني، طَبَق الفول يا محمد والّا علبة الفول دلوقتي أنت بتجيبها ب30 و40 جنيه.
يا راجل! ده أنا كنت جايبها آخِر مَرّة ب12 جنيه ونُص. <laughs>
إيه ده! إحنا كُنّا م يا باشا آه. لأ، أنا دلوقتي أنا كنت باجيب علبة الفول بنُص جنيه، كُنّا بن بن بنتغرَّق بيهم كُلّنا، بنُص جنيه فول وبجنيه فول وبتاع، فاهم؟
إمم. إمم.
فدلوقتي اللي هو أصلًا الأكل اللي كان في مُتناوَل الجميع، بقى في مُتناوَل البَشاوات بس دلوقتي.
صحيح. إمم.
إ ساندويتش الفول والطعمية يا محمد ب20 جنيه!
كتير أوي يا أخي.
إيه يا عَم، إيه ده يا عَم؟ أنا كنت باجيب أحلى ساندويتش بنُص جنيه.
آه، فاكر؟ يا نهار أبيض!
ف وكان بيزوِّد طحينة وسَلَطة وبتاع. <chuckles>
أ وزوِّد وبعدين تقول له زوِّد، يزوِّد عادي ما فيش مشكلة. <laughs> أيوه، هي الكلمة ده أهي، خُد مش عارف إيه كده، واتوصّى، آه، واتوصّي، أنت فاكر ساندويتش الديناميت ولا ما بتوعا ما توعاش عليه؟ اللي هو الديناميت.
آه، آه، واتوصّى. <chuckles> اتوصّى شوية. أيوه. <laughs> لأ، عيب عليك. لأ، لأ، ال أ ده كان عندنا كان عندنا اسمه ساندويتش اللَّف.
عارفه؟ لأ، إحنا كُنّا دين ديناميت يا معلِّم. ديناميت ده أو
آه مش اللي هو الرغيف اللي بيتلَف ده؟ الرغيف اللي بيتلَف ده، صح؟ يحُط لك فيه كلّ حاجة ويلِفُّه لك؟
لأ، لأ، لأ. لأ خالص، ده الديناميت دوّة آآ ساندويتش عادي جدًا، بس بيحُط لك كلّ حاجة في المطعم في الساندويتش، يعني يحُط لك بيض على فول على طعمية على بتنجان على، <chuckles> كلّ حاجة.
أيوه، أيوه. آه. آه، لأ، ده كان الصاروخ، لأ، لأ، ده كان عندنا اسمه صاروخ.

لأ إحنا كنا مسميينه ديناميت. هو كل حاجة بتتفجر أصلًا، أنت فاهم؟
آه، آه كل حاجة بتنفجر <laughs> ده أنا كنت باجيبه بربع جنيه ده، امم.
آه، أصل أنت كنت بتضرب بُقك من حتة آه، تضرب بُقك من حتة، تقطم قطمة من حتة خل يقوم باظِظ من كل حتة، أنت فا ما بتعرفش من حتة. <laughs>
<laughs> والله كان في خير يا أخي والله العظيم. تحس إن حتى المطاعم م ما كانتش بتحسوِك كدة زي دلوقتي، لأ، كان يدِّيك كدة بزيادة، فاهم، كان في خير. وكان بيبقى كسبان وم مبسوط وأنت تشبع، وكانت الدنيا كلها بتمشي زي الفل و <tsk> سبحان الله، ما هو سبحان الله هو فعلًا كل
آه جامد. آه. لأ صح، صح ن امم. أنا نِفسي الأيام دي ترجع، مش عارف ليه يعني بُص، سيبك من أوروبا وأمريكا بصراحة، أنا نِفسي بجد الأيام دي ترجع هناك تاني. بجد كانت حاجات حلوة و مش عارف.
امم، امم. أيوة، أيوة. هو سبحان الله يا محمد كل زمان بيبقى أصعب من اللي قبله، فاهم، ما هو سيدنا محمد قالها لنا قبل كدة يعني، قال أو في معناه إن كل زمن بييجي بيبقى أصعب من اللي قبله بكتير. فإنسى إن أنت يعني رخاء أو فترة اللي جاية أحلى، مفيش الكلام ده. هو كل فترة وح وحقبة زمنية بتبقى أصعب من اللي قبلها.
امم. امم. صحيح. امم، امم. حقيقي،
فاهم، أزمة بقى اقتصادية، حروب، مش عارف إيه، فاهم، آآ، يعني الزمان مش ما بيبقاش أحلى من الأول، لأ، بيبقى أصعب من الأول.
امم. والله بُص الواحد بيعوّل على دور المرأة برضو في المجتمع، يمكن هي تخفّض الليلة دي شوية أو تعمل أي حاجة والّا أي حاجة.
إحنا م يا مسهل والله يعني إحنا عايزينها تطرِّي تطرِّي الدنيا علينا شوية كدة في المجتمع.
آه، أي حاجة كده يمكن الدنيا تحصل ف أنت متخيل مصر مثلًا يبقى لها رئيسة؟ أو مثلًا زي ألمانيا كده مثلًا كان ليها اللي هي Merkel دِيَّة.
أيوة. لأ. ليه، ليه؟ طب ما مصر كان فيها نفرتيتي وكليوباترا، فيه إيه يا عم؟
آه، بس إحنا هنا ما ما حضرناش أيامهم كده، أنت فاهم، وبعدين يا عم دي كانت واحدة عمّاله كانت عم بتحب في إسكندر ومش عارف موِّتت نَفسها عشان إيه، وكانت سهتانة على نَفسها كده ليه! <giggles> وموّتت نََفسها بالحيّة. كانت كليوباترا باين؟ آه كليوباترا صحيح.
ده إحنا من أول حكماء ال النساء كان في مصر <laughs> آه، وأنطونيو أنطو <laughs> والله أيوة، أيوة كانت آه كليوباترا وأنطونيو.
آه. وموِّتت نَفسها و يعني سايبة الحكم وسايبة الوزرا، وسايبة الاقتص وراحت تموِّت نَفسها بالح يا نهار أبيض على الن أتارينا وقعنا من أيامها، شكرًا ليك.
شكرًا يا باشا، شكرًا يا باشا على المكالمة الجميلة حبيبي.

آه، آه، آه، غسيل أموال.
كُلُّه طلع نح يا عم ده ف طِلعِت واحدة فيهم طِلعِت واحدة أ واحد أصلًا، فاهم قصدي ما أنا لسة متفرّج دلوقتي على والله العظيم.
أنت بتتكلم بجد! لا والله العظيم، يا نهار أسود!
<chuckles> اسمها مش عارف ياسمين إيه كده، مش عارف أمّا أشوفها على YouTube كده، ياسمين مش عارف إيه طِلِع أصلًا واحد. متخيّل المسخرة اللي الواحد اللي الب البلد كانت فيها، عشان فلوس، أي حاجة ما هو أنت آه.
يا نهار أبيض! لا، لا، لأ، ده فيه فيه ماسورة مجاري طَفَحِت في مصر الفترة اللي فاتت دي، والله بجد، ده اللي
جدًا. وكُلّها يا باشا جاية من حِتَت شعبية، وحِتَت راحة في 60 نصيبة، حِتَت راح اللي هم بيقولوا لك الشَرَف ومش عارف إيه، واللي هم على طول والجدعنة، جدعنة إيه وزفت إيه؟
أيوه، أيوه، وعملوا ملايين. آه. يا باشا، صلِّ على النبي، ما أنت أنت مش فاهم ما فيه نقطة أنت مش واخد بالك منها، هم دلوقتي ع يعني أثّروا على شريحة كبيرة جدًا من الشباب، اللي هو أنت شهادتك دي البسها، إحنا أهو م لا بنعرف نقرا ولا نكتب، ولا بنلبس ولا بنعر وبقينا معانا ملايين، وأنتم عمالين تدحُّوا في المذاكرة وت تعجنوا نفسكم وأهاليكم، وفي الآخر مش لاقيين شغل، إحنا بقى أهوّة، وإحنا قاعدين مكاننا عملنا شوية هلس وبقينا نجيب ملايين، فخلَّى الناس فعلًا، الشباب يقولوا لك إحنا بندرس ليه؟ لمّا إحنا م إحنا لو اشتغلنا 100 سنة مش هنجيب الفلوس اللي هم بيعملوها دي بالشهادة بتاعتنا، فاهم؟ فدي برضه شغل
امم. صحيح. امم. من الهوا. امم. صحيح، امم، أنا مبسوط من الحكومة من اللي هي عَمَلتُه بصراحة، أنا مبسوط جدًا بالخطوة دي بصراحة، امم.
أيوه آه، هم استنوهم لمّا لمّوا شوية فلوس وخدوهم منهم، فاهم؟ <laughs>
أيوه، ما والله أحسن، والله زي الُفّل يا عم، مِيَّة مِيَّة، أنت فاهم قصدي؟ أصل فيه حاجة غلط.
آه، بس يا رب الموضوع يبقى كده، آه، فعلًا، فيه غسيل أموال، كُلّ ده غسيل أموال.
امم. طبعًا، وبعدين عندك البنات كمان، بقِت الموضوع المرأة بقى بقِت داخلة داخلة في ال TikTok ده بشكل كبير جدًا، دلوقتي كُلُّه بيتفرّج على ال TikTok عشان يشوف الهانم اللي بتتكلم مش عارف إيه، والهانم اللي مش عارف بتِعرِض إيه، ومش عارف إيه والكلام ده كُلُّه.
آه، آه. آه، آه، أُمّال لو شُفت أم ما شفتش أنت أم إبراهيم؟
أنا سِمِعت عن حاجات كد أنا لسة شايف الحاجات على ال YouTube أصلًا، بس اللي هو إيه بيتكلموا على الأخبار، آآ، كُلُّهم أمهات، أم إبراهيم وأم أحمد وأم ح أم حسين، وأم مش عارف إيه
<chuckles> <chuckles> لا، لا، لأ. لا، لأ أيوه، أيوه، أم خالد و <giggles> لأ تحس إن أنت بُصّ وقعت في إيه، ف ف في تِرعة كده، فاهم؟ يعني والله بجد.
<laughs> آه. مجاري، بالضبط، بالضبط.
آه، لا، لأ، ف في حاجات غريبة فعلًا بقِت تحصل الفترة اللي فاتت دي في مصر، تحس بقى إن هم سايبينهم عشان يلهوا الناس بقى والَّا إيه؟ أنا مش عارف، مش عارف بجد، والناس ما بقِتش يعني الكهربا هتزيد الشهر الجاي في أول 9، و <tsk> والدعم هيتشال تدريجي، والناس هتاكل في بعض، مش عارف، في حاجات غريبة بتحصل الفترة الجاية دي، ربنا يستر والله.
امم. امم. امم.